あ、そうなんですね。今ね、ちょうど、あの、心理的に効果があるっていう、その、効果の部分あ、満足感っていうことをおっしゃってくださって「へえ、なるほどな」と思ってお伺いしてて。満足感以外にも、なんでしょう、例えば、2000単語覚える中で、500とか、1000とか、そういったのに、ま、辿り着くところでも、そういう途中途中の達成感みたいなものって、やっぱり、あの、ゴールに役立ってるって思いますかね、その、心理的な考え方とか捉え方みたいなものが。
ああ、ありますね。これ、山に登るような感じですよね。富士山があって、その、富士山の1合目から2合目、2合目から3合目、4合目から5合目と。で、ええ、私の覚え方、その、英単語が、例えば、その、300から500、500から1000、1000から3000とか、ええ、そういう数字の単位というよりは、分野ですかね。ええと、その、医療用語の英語を覚える試験を受けていたので、ええ、そういう意味では、ええ、例えば今日は、その、外科系を制覇と。で、ま、あの、来月は内科系に入るぞとか、こう、診療科毎ですよね。ええ、次は精神科、とかいう風な形で覚えていくと、なんか、やっぱり、ええ、富士山の1合目と2合目、え、チャプターごとに分かれているから、そのチャプターの、お、数字が上がっていくっていうのは進んだ証拠だから、嬉しいっていうのはありますよね。
うん。 うん。 うん。 分野、うん。 うん。 うん。 うん。 うん。なるほど。うん。 へえ。 うん。うん。 うん。 うん。 なるほど。あの、今って、こう、あの、徐々に、その、ジャンルが広がっていく、その、本とかね、あの、学ぶツールの、その、プロセなんでしょう、達成度みたいなお話をしてくださったんですけど、それができたことで、例えば、実際、あの、今まではちゃんと調べなきゃわかんなかったのが、こう、パッと一瞬で見て「あ、これこないだ勉強した、あれだ」みたいな、要は、できた方の喜びっていうんですかね、実践で。それが、躓きを克服するっていうか、躓かないようにする、プラスになってたり、みたいな、そういう感覚もあるんですかね？
ありますね。それが、実際単語で、ええ、自分で口で言えて、ええ、実践できた時あの、例えばそれが通訳で使えた時っていうのは、あもう、何て言うのか、学んだ上に、ええ、使えたから、もう習得したってことになりますよね。ええ、それが、うん、あの、満足度というか、達成度に繋がるっていう感じがしますね。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。